Ah oui, oui, mais en fait, heu, je sais que la droite va suivre, tu vois? C'est qu'on va me laisser, heu, me rétablir de la gauche et après il y aura la droite <sniffs> mais heu, mais parce ce qu'il m'a dit, en fait, heu
Mmh. Ah oui, bah bah oui, parce que si tu fais les 2 en même temps, c'est galère, heu, pour, heu <gasps> waouh!
Ah oui, c'est ça! <laughs> Ah ouais, non mais, donc heu, donc voilà. Mais après ça ira mieux et voilà et tout va mieux se passer, mais heu
Tout va rentrer dans l'ordre.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. <sighs> Mais bon, après s'il faut parler, par exemple, de culture, est-ce que tu penses que l'inf ça influence la capacité à comprendre les émotions d'autrui, par exemple, d'être empathique ou pas?